जी, मेरी दोस्त भी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हम लोग मतलब 9वीं में हम दोनों के साथ ही ऐसा हुआ था, तो मैंने भी उसको यही देखा औ देखा उसने भी खूब मेहनत करी थी, तो हम दोनों ने ही बहुत अच्छे अंकों से 10वीं कक्षा पार करी थी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे असफलता में ना 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। सबसे पहला मुझे लगता है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, दूसरा मुझे लगता है हर गलती से सीखना और तीसरा कभी हार ना मानना। इससे मुझे एक और कहानी याद आ रही है वैसे, एक बार एक छोटे से गाँव में एक किसान बार-बार बीज बो रहा था पर वो फल सफल नहीं हो रहे थे। गाँव वाले उसका मज़ाक उड़ा रहे थे, पर उसने हार नहीं मानी, आखिरी बार जब उसने पूरी लगन से काम किया तो उसकी खेती सबसे ज़्यादा सफल हुई। ये कहानी हमें दिखाती है कि लगातार कोशिश करने ही सफलता की कुंजी है।
अ, हाँ। हुँ। जी। हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी। बहुत सही। हुँ। हाँ। अच्छा। हाँ। वाह! हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एक हरिवंश राय बच्चन की भी 1-2 क लाइनें हैं कि अ, मंज़िलों से पार नहीं होती अ, क्या है वो सॉरी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, जी, जी। है ना? तो हुँ। बहुत मतलब वो लाइन हम मिस कर गए, पहली वाली क्या थी? लेकिन बहुत मतलब एकदम फिट बैठती है इसी चीज़ को लेके और कहीं ना अ, कहीं न कहीं मुझे भी ये लगता है कि जैसे हम अगर दूसरा कोई असफल हुआ है तो कहीं न कहीं हम उसकी असफलता को भी अपने एक नज़रिया देखने का बना सकते हैं।
जी, जी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी। हुँ, हुँ। जी, मैं समझ रही हूँ। जी और उसे उठाने के एक तरीका भी ढूँढ़ सकते हैं। बिल्कुल।
कि और दूसरों की बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, जैसे कई बार लोग आजकल क्या करते हैं कि मतलब अगर कोई अगर फेल हो गया है ना, तो मतलब उसका मज़ाक उड़ाते हैं कि हाँ, भाई अरे मतलब इसको तो आता ही नहीं है, ये तो इस कर ही नहीं पाया या असफल हो गया। लेकिन ऐसा हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए, अगर कोई बंदा फेल हुआ है, असफल हुआ है तो कहीं न कहीं हमें उसको मतलब एक तरह से सहारा देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। है ना? जी, जी।
हुँ। जी। जी, जी। हुँ। जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे कि अगर कोई भी असफल हुआ है, तो उसको उसका सहारा बनना चाहिए ना कि उसका मज़ाक उड़ाना चाहिए। उससे वो और लो हो जाता है, इससे अच्छा हमें किसी को भी गिराना नहीं है, अगर हम उठ रहे हैं तो हम अपने साथ-साथ 2 लोगों को और उठा लें, ऐसा होना चाहिए हमारा सोच।
हुँ। बिल्कुल। उठा ले।